Ja, also, ähm, ich merke, dass ich nicht so die ganz Beste darin bin, wenn ich versuche, ja, so große Sachen zu planen. Ähm, ich merke immer, dass ich ganz viele Ideen habe und, ähm, ja, dann aber irgendwie so 'n bisschen ich plane was und dann pas entsteht Chaos irgendwie. Ähm, ja, und jetzt grade haben mein Freund und ich 'ne relativ große Entscheidung getroffen, äh, die leider aber auch super viele Entscheidungen mit sich bringt und super viele Dinge, die wir machen müssen. Und ich habe mir da schon einmal versucht, so 'ne To-do-Liste zu schreiben, war da irgendwie total überfordert. Und, ja, merke, dass ich da auf jeden Fall grade nicht so richtig weiterkomme und weiß auch nicht, was ich davon jetzt zuerst erledigen soll oder was das Wichtigste ist und, ja.
Ja, das, äh, klingt natürlich interessant und spannend. Ähm, hast du dieses Problem immer oder nur grade jetzt bei der Aufgabe?
Ähm, also, ich denke, dass jetzt diese Aufgabe auf jeden Fall größer und komplizierter ist als alles, was ich jemals vorher entscheiden musste, was es auf jeden Fall so 'n bisschen, ähm, überfordernd macht. So in der Vergangenheit, <sighs> äh, hat schon immer alles so gut geklappt, weil da gab's auch nicht so wichtige Dinge wie jetzt.
Ja, okay. Hm. Hm, was ich empfehlen kann, ist, ähm, sich so 'n Plan aufzustellen. Also, nicht einfach nur eine To-do-Liste, sondern 'n richtigen Plan aufstellen, vielleicht farblich markieren: „Was hat welche Priorität, was ist wie wichtig?“ Und, ähm, ja, wenn man's, äh, mal, ganz strukturiert machen will, kann man noch daneben schreiben: „Wie lang dauert etwas?“ Und, ähm, ja, welche Prozesse müssen vorher abgeschlossen sein, damit weiß ich nicht Aufgabe C zum Beispiel, ähm, angefangen werden kann überhaupt?
Hm. Ja, das könnte auf jeden Fall 'ne gute Idee sein, wenn ich das mal anlege. Ja, weil ich aktuell auf jeden Fall merke, dass ich da gar nicht so richtig weiterkomme. Und ja, ich glaube, das könnte auch auf jeden Fall mir so 'n bisschen gedanklich helfen, wenn ich das so 'n bisschen organisier also, besser organisiere, damit ich da 'ne bessere Übersicht auch habe. Auch das, was du sagst, mit den Farben könnte ja 'ne ganz gute Idee sein. Hm, da muss ich nur noch irgendwie rausfinden, wie ich mir das dann am besten auch einteile, weil ich arbeite auch relativ viel und bin da immer so 'n bisschen, ja, ähm <tsk> ja, am Schwimmen mit diesen Aufgaben, die ich eben jetzt zusätzlich erledigen muss.
Ja, okay. Wie machst du das denn dann bei der Arbeit, wenn du, ähm, ja, ich sage mal, mehrere Aufgaben hast und grad nicht weißt, wie du die strukturieren sollst?
Äh, da habe ich so 'n Board, also, 'n Asana-Board nennt sich das. Da kriege ich die Aufgaben einfach so von meinen Arbeitgebern so reingestellt und kann die dann eben nacheinander abarbeiten.
Hm, ja, das k kenne ich auch tatsächlich, Asana. Ähm, wäre natürlich auch 'ne Möglichkeit, das, ähm, ja, für für auch für die privaten Zwecke zu nutzen. Ähm, ich weiß nicht, ist dein dein Partner
Mhm.
äh, dort auch so überfragt? Oder, hm, ja, ist er vielleicht sogar besser in der Lage, da, ähm, ja, Prioritäten zu setzen und zu sagen: „Wir müssen erst das und das machen, bevor wir das machen können“? Also, quasi, dass dass er besser unterscheiden kann, ähm, das, ja, Wichtige von dem Unwichtigen zu trennen.
Ähm, ja schon. Ich würde sagen, er ist da 'n bisschen organisierter als ich. Ähm, der benutzt auch immer so 'ne App, die heißt Notion, wo er sich dann so Boards für alles anlegt. Und da hat er jetzt auch schon 'n paar Sachen draufgeschrieben, aber dann gab's eigentlich so 'n paar Sachen, um die ich mich hätte kümmern sollen. Und da habe ich's auf jeden Fall ja, bin ich noch nicht ganz hinterhergekommen, das alles zu erledigen. Eben weil ich das Gefühl hatte, dass ich immer so mehrmals Sachen irgendwie angefasst habe und dann wieder angefangen habe und dann aber nie so richtig zu Ende geführt habe. Und, ähm, ja, wir müssen da aber auf jeden also, wir haben so 'n paar Sachen, die jetzt auf jeden Fall als 1. erledigt werden müssten eigentlich, weil bevor die nicht entschieden sind, ähm, ja, geht der ganze r restliche Prozess nicht weiter.
Ja, verstehe. Hm, ja, dann, hm, wäre es auf jeden Fall gut vielleicht setzt ihr euch dann mal zusammen hin und, ähm, schaut noch mal über alles drüber. Ähm, hm, es ist ja im Prinzip dann wie beim Arbeiten auch. Ich sage mal, es wird ja auch empfohlen, zum Beispiel sich nicht von Kleinigkeiten ständig ablenken zu lassen, dass man beispielsweise nur zwei bis dreimal am Tag E-Mails lesen und beantworten soll und das den Rest des Tages, außer natürlich, man wartet auf was ganz, ganz Dringendes, liegen lassen soll, weil man ja halt nun mal wenn man grad konzentriert arbeitet und dann kommt 'ne E-Mail und man, ja, hat dann diesen Drang, das immer sofort zu beantworten leidet aber d eigentlich die andere Aufgabe da drunter, weil du dich ja dann ja, die K die Konzentration auf was Unwichtigeres lenkst. Und, äh, so ist es dann natürlich auch mit privaten Aufgaben, ne? Also, dass man guckt so: „Wann kann man was erledigen? Was ist eher, ja, ich sage mal, so was Nebensächliches“, ne? Wie zum Beispiel dann im im Beruf 'ne E-Mail. <chuckles> Ähm, dass man, ähm, schaut, wie man das Ganze auf jeden Fall
Mhm.
hm, trennen kann. Darf ich denn fragen, was für eine Aufgabe da grade ansteht? Vielleicht könnte man da 'n besseren Rat geben
Ja, das s ja. Ja, na klar. Ähm, hole ich gerne einmal aus. Und zwar, äh, wir haben uns 'n Grundstück in Panama gekauft und lassen da jetzt eben aus der Ferne 'n Haus bauen.
wenn wir da 'n bisschen tiefer reingehen. <snorts>
Und stehen da aber noch am ganz am Anfang. Also, wir sind jetzt grade eigentlich also, so dieser nächste Schritt, der eigentlich jetzt ansteht, ähm, wo ich mich jetzt aber auch leider noch nicht so viel ge drum gekümmert hatte, war eben, dass wir 'n Architekten finden und dann, ähm, 'ne Baufirma, die das Ganze auch, äh, ausübt dann. Ja, und, ähm, während das Haus gebaut wird in den nächsten 2, 2 1/2 Jahren, ähm, versch wir leben in 'nem Wohnmobil, ähm, und reisen also, sind jetzt seit einigen Jahren in Europa unterwegs gewesen und verschiffen unser Wohnmobil jetzt, während das Haus gebaut wird, nach Kanada, und machen eben so 1, 2 Jahre also, 1 Jahr in Kanada, vielleicht 1 Jahr in Amerika und danach fahren wir dann den Rest der Panamericana runter nach Panama. Und das müssen wir sozusagen jetzt alles irgendwie gleichzeitig, äh, über die Bühne bringen, ähm, während wir eben ganz normal weiterarbeiten auch.
Wow. Ja, das, äh <snorts> das klingt krass. Ähm, ja, auf jeden Fall echt 'n 'n sehr großes Projekt, was ihr euch da, äh, angelacht habt, sage ich jetzt mal. Ähm, hm, ja, würde ich auf jeden Fall die Prioritäten darauf setzen ja, genau, dass das, ähm, Haus fertig ist, wenn ihr einziehen wollt. Ähm, da sind, glaube ich, 2 Jahre dann
<snorts> Ja.
ja, ich weiß nicht, wie's in Panama ist, ne? Also, hier in Deutschland würde es ja klappen. Panama, hm.
Dort muss man leider ja 'n bisschen mit der also, das ha war jetzt auch eben was, was uns so 'n bisschen ja, den Wind aus den Segeln genommen hatte, war, dass wir, ähm, das mit der Regen und Trockenzeit nicht so ganz beachtet haben. Man kann dort immer nur in der Trockenzeit bauen, beziehungsweise muss das Dach drauf sein, wenn die Regenzeit losgeht.
Ja.
Und, ähm, ja, da dachten wir dann: „Okay, dann wird's jetzt sozusagen in in sofortiger Zukunft jetzt eh noch nichts. Und wir haben jetzt uns haben da 'n bisschen Zeit.“ Und dann dachten wir: „Okay, dann machen wir jetzt erst mal das mit dem Verschiffen vom Wohnmobil, kommen in Kanada an und dann können wir uns so gemütlichst um die ganzen Haussachen kümmern.“ Und da haben wir jetzt aber von unserem Anwalt erfahren, dass das mit so so den Genehmigungen und alles in Panama ruhig auch mal 3, 5 Monate oder so also, 3 bis 5 Monate dauern kann, wenn man da Pech hat. Und ja, deswegen müssen wir jetzt alles zeitgleich sozusagen machen, weil wir eben dringend diesen Architekten brauchen, um die Hauspläne zu malen. Und dann als 2. äh, dass wir da eben dann den Bauleiter kriegen, dass dann die Genehmigungen eingereicht werden, weil sonst verzögert sich eben dann hinten raus alles. Und jetzt deswegen ist eben so alles auf einmal jetzt gefallen und da sind wir eben schwimmen wir grade so 'n bisschen in Aufgaben.
Ja, verstehe. Ja, aber im im Prinzip, ähm, hast du ja schon die die Prioritäten genannt, ne? Also, den Architekten finden, äh, schauen, dass das alles jetzt vorangeht. Ähm, ja gut, wenn die Regenzeit jetzt dort ist, weiß ich leider nicht, ähm aber ich ich denke schon, dass ihr das auf jeden Fall schafft.
Zeit müssen wir jetzt auf jeden Fall diese Genehmigungen erst mal bekommen. Ähm, ja, da war, glaube ich, so 'n bisschen das Problem. Ich war mir auch noch unsicher, wie das mit dem ganzen Architekten auch läuft. Äh, wir hatten nämlich also, wir haben 'n ganz genaues äh, 'n ganz genauen Plan und 'ne Idee, wie unser Haus aussehen soll. Und es ist eben nicht so 'ne 08/15- Geschichte, sondern da soll ein großes Atrium in die Mitte und sowas. Und da haben wir uns lange irgendwie damit aufgehalten, dass wir eben an diesen eigenen Plänen so dran gearbeitet haben, dass wir da eben so schon was Vorzeigbares haben. Ja, und jetzt manchmal denke ich: „Vielleicht hätten wir doch zuerst den Architekten finden sollen.“ Und, ja, auf jeden Fall ist das momentan wirklich sehr, sehr viel. Aber ich denke, d dass du also, das, was du gesagt hast mit dieser Liste, dass wir da wirklich gucken: „Okay, was sind die wichtigsten Schritte und was muss als 1. erledigt werden, damit überhaupt die restlichen Schritte auch gemacht werden können.“ Das war auf jeden Fall 'n guter Tipp.
Ja, genau. Und ja, wie gesagt, man kann dann auch noch 'n Schritt weitergehen und, ja, äh, daraus irgendwie auch noch 'n Zeitplan machen, ähm, dass man schreibt: „Ja, d das dauert jetzt weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 3 Wochen. Nach diesen 3 Wochen kann erst der Schritt anfangen.“ Und am Ende hast du dann halt 'nen, ja, ich sage mal, f fertigen Plan, der dir genau sagt, wie lang denn dann alles insgesamt wahrscheinlich in Anspruch nimmt oder wie viel Zeit das in Anspruch nimmt dann am Ende.
Mhm. Ja. Ja, da hoffe ich auf auch auf, ähm also, noch mal, wenn wir dann den Architekten gefunden haben und den Bauleiter, dass die uns dann auch so 'n bisschen mehr so die Zeiten sagen können, wie was da realistisch ist und wie lang alles dauert. Weil das haben wir jetzt uns auch so 'n bisschen ja, wir schätzen das grade alles so 'n bisschen mit den Zeiten ein und müssen da eben auch mal schauen, wie's dann eben ist mit dem also, wir kriegen nur 'n einjähriges Visum für Kanada und 'n einjähriges Visum für Amerika und müssen dann jeweils 6 Monate draußen sein, falls man da wieder einreisen möchte. Hm Ja, deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch mal gucken, ob das dann auch alles vom Zeitplan, so wie wir das vorstellen, ähm so wie wir uns das vorstellen, ähm, passen wird. Wobei, äh, man in Mexiko eigentlich mit 'nem guten Einkommen so lange bleiben kann, wie man möchte. Deswegen, das hilft auf jeden Fall da noch so diese Möglichkeit zu haben. Ja, viel vor auf jeden Fall, <chuckles> merke ich grade, wenn ich so wieder drüber rede, ähm, dass wir da echt noch viel planen müssen und haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir wollten eigentlich so in 5 Monaten los, ja.
Mhm. Ja, sch ja. Mhm. Okay. Ja, dann habt ihr aber mit Mexiko wenigstens noch ein, ich sage mal, Notfallplan, falls es irgendwie alles schiefgeht. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir, ja, zumindest 'n kleines bisschen weiterhelfen und, ähm, ja, drücke ganz fest die Daumen, dass ihr das hinbekommt.
Mhm. Ja, vielen Dank für das Gespräch. War auf jeden Fall toll, da mal laut drüber zu reflektieren und das noch mal so 'n bisschen durchzugehen. Und das mit der Liste werde ich jetzt als Allererstes dann mal anlegen und dass wir da wirklich 'n Plan haben, wie wir vorgehen werden. Danke schön.
Ja, bis dann.
Bis dann.